Eee, itu sih, kemudian apalagi ya, musibah mungkin ya. Me menyikapi kalau dapat musibah. Apalagi ya? Kemudian, oh zona tidak nyaman, memasuki zona tidak nyaman.
Mhm. Mhm mhm. Hmm, mhm mhm. Iya iya. Zona tidak nyaman ya. Tapi apakah dengan masuk zona nyamannya Mbak itu, mmm, apa? E memberikan, eee, kesan atau misalnya manfaat ke Mbak juga kah, misalnya jadi, eee, hal itu tuh jadi, eee, penting buat Mbak pelajari, gitu?
Terus. Mhm, itu sih. Kalau saya mungkin yang kerasa itu ya, yang kerasa itu bab zona nyaman sama, eee, berhubungan dengan orang. Itu itu sih yang maksudnya zona nyaman itu, zona tidak nyaman ya, memasuki saya bukan tipe yang berani ca tantangan.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm mhm. Oh, nggak o nggak berani tantangan.
<hiccups> Heeh, jadi sukanya yang sudah default lah, istilahnya yang sudah tenang, aman, mapan, eee, resiko rendah. Nah itu. Itu itu itu sukanya saya.
<chuckles> Heeh heeh heeh. Mhm mhm. Oh, kenapa tuh, Mbak? Apakah, eee, memang, eee, menghindari tekanan-tekanan, eee, yang membuat Mbak stres gitu ya, biasanya ya? Ah, oke oke.
Iya. Betul. <laughs> Tapi lebih kepada tidak berani ya.
Heeh heeh. Sebenarnya saya j pun emang, e orangnya tuh kayak nyari aman ya, Mbak, sebenarnya kalau saya pun ya. Sejauh ini. Eee, makanya dari dulu saya nggak berani untuk, eee, bukan nggak berani ya, tapi tidak mau untuk nyari kerja di, eee, luar kota yang kata orang tuh dulu mmm, apa ya? Harus ke luar kota lah, harus keluar dari zona nyaman kalau pengen mau kerja segala macam. Tapi karena memang saya lumayan, eee, mager dan emang pengennya di sini ya, jadi saya pun nggak terlalu suka gitu untuk, e ngambil keputusan tersebut, gitu. Mhm mhm.
<chuckles> Yap! Nah. Eh, itu. Iya. Nah, itu itu kalau bagi saya, itu salah satu pelajaran penting.
Mhm mhm mhm.
Berani, m melewati, eee, ya itu tadi tid ketidaknyaman saya kuliah
Mhm mhm.
eee, berani ambil di luar kota.
Oh, kuliah di ini ya, di luar kota ya kuliahnya ya? Ah.
Heeh. Tapi beraninya itu bukan berani yang saya pingin loh ya. Tapi memang, eee, kayak menantang diri sendiri.